Das stimmt. Darein könntest du mit dem Joggen kommen, weil das war so 'ne Sache tatsächlich, die musste ich in der Schule öfters machen, obwohl ich es nicht machen wollte, und dann auch in 'ner brüllenden Hitze teilweise. Vielleicht verbinde ich das tatsächlich damit.
Mhm. Mhm. Ja, mhm. Ja. Ja, gab's bei mir auch damals da so richtig richtig stressige, äh äh ja, oder warme Tage dann, wo wo wir da trotzdem Sport machen mussten, ja. Das war dann schon echt echt unangenehm in der brütenden Mittagshitze, dann da auf diesem ja, auf diesem Sandplatz da Runden zu rennen.
Das könnte sein. Mhm. Ja, ja.
Also, das war alles schon 'ne Tortur, wenn ich mich da zurückerinnere, ja.
Stimmt, ja. Es könnte ich hatte nie dran gedacht, bis du's gesagt hast, aber ich glaube, bei mir könnte das auch daher kommen, ja. Also, ich habe keine positiven Erinnerungen dran, tatsächlich. Ja. <chuckles> Mann <chuckles>
Mhm. Okay, ja. Das ist schade, ja. Ja, ich habe eigentlich ich habe eigentlich schon 'n paar positive Erinnerungen da. Manchmal war es schon echt lustig, grade im im Hallensport dann mit den Spielen da, das war eigentlich immer cool, muss ich sagen, ja.
Mhm. Mhm. Diese Mannschaftssachen waren cool. Also, ich hätte dich jetzt auch als Nächstes gefragt so: „Findest du, es ist motiviert oder macht mehr Spaß, wenn du beispielsweise Mannschaftssport machst?” oder vielleicht, man sagt immer so: „Ja, eine Person, mit der man halt trainieren geht, ne dass man nicht ganz alleine ist.” Machst du das auch oder machst du eher Sport a ja?
Genau, ja. Mhm. Ja, mache ich mache ich alles auch, ja, aber in der Regel mache ich eigentlich schon Sport alles alleine, ja, grade die Ausdauersachen, ja.
Mhm.
Das ist dann halt auch nicht so leicht, jemanden finden, der zu finden, der konditionell halt auf demselben Level ist, und ja, deswegen auch, ja.
Ja. Das stimmt. Das stimmt, ja, und dann halt auch immer dranbleibt. Ich habe mich beispielsweise mit einer Freundin im Fitnessstudio angemeldet, aber irgendwann hat sie mich halt alleine gelassen und dann bin ich auch nicht mehr gegangen. Ja.
Mhm. Okay, aha. Ja klar klar, dann verliert es sich halt, ja. Das ist schade, ja.
Ja.